Но хотя, ты знаешь, есть же такие наблюдения, что вот особенно на каких-то опасных эфе опасных, ам, туристических местах, ну, например, э, скалы в Рио-де-Жанейро, где все фотографируются, там есть какая-то смотровая площадка, и что там из-за селфи, а, ежегодно умирает сколько-то людей, погибают, потому что они пытаются сделать селфи на этом обрывист
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М. Сделать фотографию красивую на фоне этих гор и просто, да, теряют баланс. Ну да, это это очень очень печально.
Н-да. Вот, и таких историй много по всему миру. Вот, да. Но это, как говорится, не знаю, слабоумие и отвага. <chuckles> Э, в общем, э, но на самом деле сейчас всё больше появляется вот этих приложений, которые, мне кажется, нацелены именно на то, чтобы повседн помочь, да, помочь людям с покупками, помочь людям с работой. Ам, не знаю, но это о
<chuckles> Да. Мгм. Именно чтобы помочь. Да. Мгм. Мгм, организовать свой рабочий день, организовать свои мысли, ам, найти нужную информацию, да.
М-да. Да.
М.
Вот поэтому, м Несмотря на то, что появляются всякие, конечно, побочные эффекты в виде то ещё больше зависимость, э, ть
Побочные эффекты всегда будут, э, без них как никак. Просто, может, кто-то неправильно использовать функцию, может, кто-то не понимает, как правильно использовать, кто-то не знает, зачем она вообще нужна, поэтому бывают побочные эффекты разные, исходящие из этого случаи.